Berhenti karena ngerasa, eee, kayak nggak nyaman lah. Nah, di tahun kedua aku nyoba lagi. Di tahun kedua aku nyoba 6 jam, jadi makannya jam 12.00, berhentinya itu jam 6.00 sore gitu, terakhir makan ya. Nah, itu juga sama, saya ngerasa enggak efektif, badanku tuh kayak lemes. Nah, terak terakhir setelah aku m mempelajari dari sosial media, baca jurnal ilmiah
Mmm. Mhm. Mhm. Oh, ya ya. Mhm.
ternyata memang perlu asupan kopi untuk bisa mendorong aktivitas. Dan kalau memang membutuhkan, eee, asupan gula, gantilah dengan asup asupan gula yang memang dibutuhkan. Contoh, kayak mungkin pagi itu aku memang kalau makan itu harusnya jam 12.00 siang. Tapi kalau pagi minum kopi sambil makan roti, supaya menggantikan kadar gula yang hilang semasa istirahat dan juga sebelum tidur, itulah yang dimakan untuk bisa menggantikannya.
Oh. Mhm. Mhm, gimana? Mhm. Oh. Hmm.
Jadi, aku udah mulai tuh di Januari. Aku mulai menerapkan itu, minum kopi terus makan roti pagi hari. Nanti siangnya baru makan lagi, makan yang berat ya. Habis itu aku mulai makannya cuman sampai jam 4 sore. Setelah itu udah nggak makan lagi. Kalaupun rasa lapar, biasanya minum kopi lagi tanpa gula.
Iya iya. Oh, oke. Mhm. Oh. Oh, ya ya. Oh, jadi kopi yang di pagi hari ini nih kamu juga tanpa gula ya berarti?
Betul. Aku udah sama sekali tanpa gula, karena memang tahun kemarin kadar gula di tubuhku udah obesitas banget. Jadi, aku sama sekali nggak minum minuman manis, kecuali kopi tanpa gula dan juga air putih. Tapi karena masih manusia kan ya, jadi masih pengen dong minum minuman yang manis-manis. Nah, itu biasanya aku cuman kasih kadarnya kayak sebulan sekali. Atau mungkin
Mhm. Oke. Mhm. Mmm. Iya. <chuckles> Oh, jadi enggak terlalu sering gitu ya.
Iya, sebulan sekali atau sebulan 2 kali, gitu.
Dibatasin, oke. Nah, kalau kopinya itu biasanya kamu, eee, kopi apa tuh? Kopi hitam atau kopi, eee, merek-merek yang biasa. Oh, kopi hitam.
Kopi hitam ya, kopi hitam kopi hitam. Dan, eee, kopi hitam, kebetulan kalau kopi hitam di daerahku ini ada kopi lokalnya, jadi kayak ho kopi hitam lokal gitulah yang aku biasanya minum.
Oh. Mmm.

Iya itu karena itu tadi, eee, kebiasaan yang aku banyak ubah ya, dari mengurangi yang manis-manis, makanan itu masaknya di rumah, terus, eee, lebih banyak, eee, minum-minuman air putih, kopi tanpa gula, itu bener-bener bikin aku tuh jadi punya efek yang berbeda ya. Dan yang menariknya lagi, kalau aku nggak minum pagi-pagi itu nggak minum kopi, itu kepala kayak pusing banget. Mungkin karena terbiasa ya dengan kafeinnya kopi iya karena kan kof eee, kafeinnya kopi itu kan bisa memicu rangsangan otak gitu ya.
Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Oh iya?
Jadi kalau aku nggak minum kopi, rasanya tuh kayak, aduh kayak pusing lagi, sakit kepala lagi, kayak gitu-gitu.
Mmm. Oh, tapi kamu pernah, eee, gitu kayak sehari entah mungkin apa lupa atau mungkin emang lagi nggak mau minum kopi gitu?
Eee, biasanya sih karena ada kesibukan ya, yang memang harus dari pagi banget, terus istriku nggak sempet bikin kopi, nah kebetulan kalau bukan istriku yang bikin, aku susah tuh mau bikin kopi sendiri karena kan airnya direbus dulu ya, jadi nggak bisa buru-buru. Istri, iya, nah jadinya kalau nggak sempet minum kopi, ya langsung pergi aja ke tempat kerja gitu. Tapi biasanya jadi pusing. Nah kalau pusing, eee, cara satu-satunya adalah ya beli ini kopi americano, kopi tanpa gula, gitu. Americano kan kopi tanpa gula ya.
Oh. Mmm. Oh. <giggles> Jadi yang bikinin selalu istrinya? Mmm. Mmm, oke. Mmm. Oh. Iya americano, heeh. Tapi kalau kamu sendiri lebih suka kopi buatan istri kamu, apa kopi-kopi yang dijual di luar?
Nah jadi begini, kebetulan istriku juga sudah tidur ya, jadi aku bisa jawab. <laughs> Kopi yang aku sukai sih, eee, jujur aja kopi dari istri sih karena kenapa, bukan karena bukan karena, eee, istri yang bikin, enggak. Cuman kebetulan dia tahu takaran kopiku tuh seberapa. Karena aku, kalau minum kopi bukan takaran kopinya banyak, enggak. Cukup 1 sendok atau 2 sendok, karena aku lebih suka rasa kopinya, bukan efek kopinya gitu. Supaya aku masih bisa istirahat, kalau seumpamanya nih minum kopi malam, masih bisa tidur enggak jadi begadang gara-gara kopi.
Heeh. Oh iya? <chuckles> Oke. Oh. Mmm. Mmm. Oh oke. Mmm. Mmm. Mmm. Oke oke. Mmm.